Ähm, ich bevor wir dadrüber reden, möchte ich grad gern noch wissen, können wir noch 'n bisschen übers Thema ei ins aufs Thema eingehen? Äh, was was waren das denn für Hobbys? Oder was hast du denn für Hobbys, äh, gemacht?
Also, es ist mehrere kreative Sachen, aber die kann man irgendwie über 1 großes Thema wie Malen nennen. Ich male gerne so Bilder, oder auf so Statuen, Miniaturen, wenn du so was schon mal gesehen hast, kann man ja auch drauf malen. So mit'm Pinsel eigentlich. Und, ah, ich hatte so wenig Zeit in in den letzten Monaten. Ich würde da so gerne wieder reinkommen, aber es gibt so viele Dinge, die mich einfach so ja, ich zögere die ganze Zeit raus, weil mich das einfach so fast schon stresst.
Mhm. Ja, verstehe. Mhm. Mhm. Verstehe ich auf jeden Fall. Also, das hört sich auf jeden Fall interessant an, ne, auf, auf Miniaturen, ähm mit Miniaturen zu arbeiten, oder generell Kün Kunst, äh, hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich würde dir da einfach persönlich raten, einfach kleine und leichte Schritte zu machen. Zum Beispiel, ähm, kurze Übungen zu machen und, äh, zum Beispiel mit kleineren Sachen zu beginnen, ohne dir Druck zu machen, dass du jetzt unbedingt wieder wieder vor ähm, vielleicht, äh, malen musst oder ähm, genau. Und, äh, auch generell, wenn du auch was Neues starten möchtest, vielleicht 'n neues Hobby starten möchtest oder bei was anderem kreativ werden möchtest, dass du dir da einfach keinen Druck machst, nicht zu viel Druck machst und da 'n bisschen, äh, langsamer an die Sache gehst und, äh, genau, mit kleinen Schritten einfach, äh, ja an die Sache gehst, sozusagen.
Mhm. Ja, ist schon einleuchtend. Das Problem ist, ich bin jemand, der so ja, schon so die Perfektion versucht immer anzustreben und bei kleinen Schritten ich weiß, ich kann's versuchen, aber so wie ich mich kenne, ich würde dann wieder einmal versuchen, irgendwie mehr draus zu machen. Das ist so 'n großes Problem.
Mhm. <giggles> Ja, verstehe ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja, wie gesagt, also ich persönlich, ich ich würde dir raten erst mal wieder anfängt mit so vielleicht, äh, kleinen Sachen und, äh, Instrumenten und wie gesagt, auch vielleicht was Neues auszuprobieren, vielleicht deinen Horizont 'n bisschen zu erweitern und bisschen spielerisch an die Sache zu gehen. Aber wie gesagt, dir überhaupt keinen Druck zu machen und nicht sofort Erfolg zu erwarten. Also, nicht sofort denken, du wirst jetzt der der neue Picasso oder ich weiß es nicht. Ähm, je nachdem, was du da da machen willst äh, machen willst für 'n Hobby. Ähm, genau, ohne Druck einfach an die Sache zu gehen und, ähm, genau dir da nicht direkt, äh da ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das sage ich immer gerne.